Ah, f forse proprio l'intro, perché vabbè c'erano 2 band in apertura, poi sono entrati loro e han suonato un pezzo, che è tipo è il primo pezzo del loro secondo disco, che è "War pigs" si chiama la canzone e c'è questo, vabbè, c'è proprio questo riff di chitarra incredibile che t si sono inventati praticamente il metal i Black Sabbath. E niente, non c'erano loro sul palco, senti proprio "pa pam" che così la chitarra che inizia e sono entrati tipo superstar, cioè è stato un po' tamarro, però giusto così.
Ah. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. <chuckles> Bellissimo. Certo, certo immagino. Ehm Sì? Ah, okay, quindi avevate anche una bella visuale insomma no, di questo concerto.
E e poi e il bello che eravamo davanti proprio. Sì, sì, sì, io timidino perché, uhm, se abbiamo preso uno di quei bus, mi ricordo che organizzati, che ti portano proprio lì, ti vengono a prendere e e siamo arrivati prestissimo. Quindi io convinto: "Vabbè, non ci sarà nessuno, andiamo avanti, siamo scialli, no?" E invece c'era pieno di gente che aspettavano tutti di entrare. E e nien io me ne sarei stato anche un po' più nelle retrovie. Invece, ehm, la mia amica, uhm, ha preso: "No, vieni", ehm
Sì. Ah. Mh-mh. Certo. <chuckles> Certo. Mhmm, ho capito, un po' più mhmm, lei temeraria, insomma.
Ha fatto tipo esa n ha fatto tipo ariete, quelli medievali e spingeva tutti, la guardavan tutti male, io volevo morire e siamo arrivati davanti però.
Mh-mh. <chuckles> <chuckles> Fantastico, fantastic
E de la devo ringraziare poi a posteriori lì lì per lì ero a disagio un
Ehm, sì? Eh beh sì, sì, no immagino, però con il senno di poi questo ha innalzato l'esperienza, no, suppongo. Eh certo, certo. Senti tu mi dicevi che questo concerto è stato fatto a Bologna se ho capito bene, no, e Ah okay, quindi cioè, è stato un tragitto per voi lungo da fare o c o comunque nei paraggi per arrivarci?
Eh. Quando quando ti ricapita, cioè di di fare una cosa così? Sì, sì, s lì vicino, sì. Mah, relativamente, non troppo lungo. Però mi ricordo questo bus che face ha fatto un giro stranissimo, ha fatto tutte delle tappe, quindi a una certa è tornato indietro, è sceso giù, è risalito per prendere più persone possibili, quindi è stato più lungo del previsto, però un 4, 5 ore alla fine di viaggio.
Okay. Sì. Mh-mh.

Beh, dunque, concerto proprio vero, grande, proprio concerto serio, è stato il concerto dei Black Sabbath. Che figurati io a proprio adolescente, supermetallaro e la mia fidanzatina dell'epoca mi regalò questi biglietti, pe' appunto andare a vedere i Black Sabbath. Che sono uno dei miei gruppi preferiti di sempre. Adesso un po' meno, cioè se capita li ascolto, però, da da piccolo, proprio mi piacevano tantissimo. E niente, quindi, ehm, avevo 16 anni fai, ehm, siamo andati suonavano a Bologna, mi ricordo in questa arena grossa, Unipol Arena tipo, lì vicino a Bologna, è stato è stato magico, è troppo bell
Sì. Ah. Mh-mh. <sniffs> Okay. Ho capi certo, mh-mh. Okay. Eh, beh immagino, immagino ecco.
Io poi figurati, non non avevo mai visto un concerto così grande, c'erano dei muri, proprio letteralmente muri, di amplificatori. Cioè una
Mh-mh. Mh, beh, quindi insomma sarà stata proprio un'esplosione di tutti i sensi immagino, a anche perché il genere di cui parliamo in generale è un genere, ecco, conosciuto.
una potenza, mi mi mi ricordo Pure, sì, sì, sì. No, ti arrivavano faceva 2 note di basso, sentivi nella pancia proprio che ti colpivano, cioè v sentivi boom proprio dentro, no. E m molto magico. <chuckles>
<chuckles> Sì, wow, wow, <chuckles> Ehm, e senti, i quindi q a quel concerto, comunque mi sembra di capire che tu fossi andato con la la tua ragazza dell'epoca, no, avendoti regalato lei, ehm, i biglietti, okay, okay. E e questo tu pensi che abbia in qualche modo innalzato l'esperienza, o comunque per come l'hai vissuta dici: "No, dai, anche da solo eventualmente, l'avrei amato ugualme" Mh-mh.
Sì, esatto. Anche da solo ovviamente, certo f è sempre bello, no, però insieme, condividere questa cosa è stata la ciliegina sulla tor cioè l'ha reso ancora più unico. Poi adesso non stiamo più insieme da tanti anni, però siamo molto, molto amici ora. tanto, uhm, ricordiamo, quando d'esempio di recente, che è morto Ozzy, il cantante dei Black Sabbath, ne abbiamo parlato: "Ti ricordi che siamo andati, eh"
Certo. Sì. Ah dai, bene, bene, quindi ecco <chuckles> Sì. Mh, certo, quindi avete avuto anche modo insomma di rivisitare. Beh, è bello che il primo concerto tu l'abbia vissuto con una persona che fa ancora parte della tua vita, no, e con cui
Cert no, no, è stato veramente un ricordo proprio bello, che poi la musica comunque è la mia passione forse più grande, quindi, ehm, è in cima ai ricordi belli ecco, a almeno per quanto riguarda la musica.
Mh-mh. Sì. Mh, dai, meno male.

Ah! Quindi una bella energia comunque, ecco, mi sembra di capire che se Eh, esatto.
Sì, sì, sì. Nonostante età e lo stile di vita che hanno comunque adottato negli anni.
Mh-mh. Certo, certo. E il post del concerto, uhm, sai tendenzialmente, soprattutto concerti di questo tipo, è molto comune uscirne con la voce che è completamente distrutta, addirittura c'è bisogno di riprendersi per qualche giorno per quanto è giù, ti sei ritrovato in una situazione di questo tipo, o?
Sì. <giggles> Ma sai, io tendo sempre un po' okay, vabbè facevo un po' mi muovevo, facevo cose. Però con la voce già non mi viene tanto da cantare in realtà. E niente, avrò fatto giusto qualche urlo così, ma no, la voce ce l'avevo. <chuckles>
Sì. Ah, ho capito. Mh. <giggles> Ah, okay. Quindi quella è rimasta stabile, okay, ho capit
per come sono fatto tendo poco a
Certo, certo. Sì, sì, ma perché magari di indole sei una persona un po' più contenuta, no, mi sembra di capire anche. <chuckles>
Esatto. E infatti se non fosse stato per la mia amica io sarei rimasto un po' dietro, mi ascoltavo la musica. Quindi, no, no, è stato è stato comunque bello. Mi ricordo che ero triste, però quando siam tornati poi sai che c'è quella depressione post concerto che
Eh, sì, esatto che mi stavi mh-mh. Sì. Ah, sì, la famosa depressione post-concerto di cui si parla. Sì, no, certo, ovviamente è un'iperbole in questo caso. Mh-mh.
Sì, okay che chiamarla depressione vabbè, mhmm fa per dire Sì. Però sì, mi ricordo che comunque quei giorni dopo pensava, dicevo: "ah" e e era un po' un pochino giù.